Nè bạn ơi! Có bao giờ á có một cái kỷ niệm nào khiến cho bạn tự hào về văn hóa của mình hông?
<chuckles> Thật ra á nha mình á một người con, người con ở miền Tây sông nước á bạn, cho nên á, từ nhỏ luôn là mình rất là thấy rất nhiều cảnh con người thì hiền hòa nè, họ, gọi là chan chứa với nhau, họ nhiệt tình, họ nồng ấm, họ rất là nồng nhiệt với nhau trong cái cư xử hàng ngày, không có cần gì, gọi là, to lớn nữa bạn, mỗi cư xử, mỗi hành độn g mỗi ngày thôi. Đúng rồi, mình cũng thấy được cái tình cảm trong đó nữa.
Ồ! Ừm. Kiểu như, a Ừm. À, kiểu như, người ta hay nói á là người miền Tây là hào sảng, phóng khoáng, rộng rãi, đúng hông?
<chuckles> Đúng rồi.
Ừm. Như vậy thì mình thắc mắc là hổng biết á là <tsk> bạn kể cho mình chi tiết cái kỷ niệm đó được hông? Chuyện gì xảy ra rồi, ờ, ai giúp ai, rồi như thế nào?
Ờ. chuyện cũng nhiều lắm, nhưng mà gần đây thôi khoảng, ơ, 4-5 ngày trước gì đó, vô tình mình có đi, ơ, đi qua một con đường cũng hơi lạ, tại vì mình th mình đi công việc, mình qua một cái, ơ, tỉnh khác, chứ không phải là tỉnh mình nha, thì, ờ, mình thấy bu đông, đông, đông trước à, bu đông đông, đông lắm, chắc khoảng, ưm, vài chục người đấy.
Ờ. Lạ nước lạ cái nè.
Thì, ờ, cái mình, ờ, mới, ơ, thấy là mọi người đang lúi húi, lúi húi nhặt cái gì đó trên đường thì mình không biết nó là cái gì đâu, cái mình chạy ra gần hơn nha. Tò mò chứ, mình nói: "Ủa, cái gì mà đông, tai nạn giao thông hả ta?" Mình nghĩ vậy ha, thường thường bu đông đông là tai nạn giao thông. Xong cái mình, ờ, lại gần gần hơn, mình chạy lại một đoạn nữa, cái mình thấy là mọi người đang, ưm, lúi húi, đều loay hoay nhặt một cái gì đó rất là nhỏ, hình như là một tờ giấy hay gì đó, cũng không rõ nữa, tại vì mình cũng còn tương đối cách khoảng, ơ, 5-70 mét là mình không biết họ đang nhặt cái gì.
Ừm mà bạn có tò mò hông? Ừm. Ồ! Ừm. Cái bạn dừng lại.
Ờ, thì thật ra lúc đó là mình mình cũng hông chạy qua được, tại vì xe mọi người cũng đã dàn, giống như là, chắn hết cái phần đường rồi. Thì, ờ, ờ, nhưng mà lúc đó xe mọi người ở chạy phía sau á, họ cũng chủ động họ họ dừng lại luôn, chứ họ hông có, kiểu, mà cố gắng chen chen lên để mà, giống như là, vượt qua, thì tại vì đang có một, ừm, nhóm người rất là đông, họ đang, ơ, đứng giữa đường mà, làm như vậy nguy hiểm lắm.
Cũng dễ hiểu. Ừm. Hiểu.
Đó. Xong cái, a, mình cũng nhích nhích từ từ, nhẹ nhẹ, từ từ từ, nhẹ từ từ lên ha, thì bạn biết, a, mình thấy gì hông? Mọi ng <chuckles> đang lụm tiền với vé số.
Thấy cái gì nè? Tò mò ghê á. Hả? Tiền với vé số mà, ủa, ơ, ủa, là của ai ta? Mình thắc mắc vậy.
Ờ. Ờ, mình cũng hổng biết của ai nữa, sao sao mà cái mình nhìn tới nhìn lui trong đám đông ấy, à, thì có một cái chú này chú bị tật, là một chân của chú hông có lành á bạn, thì bạn chú này chống nạng, chú này đang đang chống nạng. Đúng rồi, mình nghĩ, à, chắc là của chú này chứ hông ai hết trơn á, thì thấy moi mình đứng khoảng, ơ, 3, 4 phút gì đó, mọi người cũng nhặt xong, xong cái, ơ, mọi người tất cả luôn thì hông có ai mà, gọi là, bỏ túi đâu, mình thấy rõ luôn là cùng nhau đưa lại cho chú từng người, từng người, bao gồm cả tiền nè, cả vé số nè. Đó.
Ồ! Tức là chú này bán vé số, đúng hông? Ừm, hiểu. Ừm. Ừm. Trời ơi, cũng may mắn cho chú này nha, ừm, tại vì thường á, trong cái tình huống đó, có thể là người ta sẽ sợ, ơ, hôi của, hay này kia, hoặc là người ta hổng quan tâm luôn á, đúng hông?
Đúng rồi. Xong cái, ơ ừm, sao bạn? Đúng rồi, xong cái nha, là cái, a, mọi người mới, a, ờ, gọi là, tà tản đi hết xong xong việc rồi mà. Cái mình mới hỏi chú này, <sniffs> hỏi: "Ủa, chú, chú bị là sao vậy?" Tại vì mình cũng là thực sự cũng hơi tò mò. <laughs> Xong cái, chú nói là "Hồi nãy có, ơ, ờ, có bạn kia kìa bạn chạy ngang quẹt chú, rồi chú té ra đường, rồi vé số, rồi tiền bạc, ờ, ơ, vung vãi ra đường hết trên à, mà bạn đó hổng có dừng lại, rồi mọi người thấy vậy rồi, ừm, ừm, phụ vậy đó." À, đó, cái mình thấy ấm lòng lắm. Ờ. Đúng rồi, mình thấy một hành động rất là nhỏ thôi, nhưng mà tự nhiên mình hiểu là đôi khi cuộc sống này nè hổng có cần cái gì lớn lao đâu bạn, nhỏ thôi, rất rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn đem lại những cái giá trị khiến mình cảm thấy rất là vui, rất là tự hào, ờ.
Ừm. Trời ơi, xui quá, mà bạn kia cũng kỳ nữa. Ừm. Hiểu, cũng may mắn là có mọi người. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ý bạn tức là những cái người đi đường lúc đó đó, cũng hông có gì lớn lao mà họ dừng lại để họ giúp đỡ chú một chút xíu, một vài phút vậy thôi, đó cũng là một cái gì đó rất là ấm áp đối với chú rồi, đúng hông?
Đúng rồi, rất là miền Tây nha, thật sự rất là miền Tây của mình luôn, chan hòa tình yêu thương, hỗ trợ mọi người, hết lòng hết mình.
Ừm. Ồ, hóa ra là như vậy. Nhưng mà hổng biết á là, <smacks lips> ờ, rốt cuộc là chú chú có kể với bạn á là, ờ, sắp tới giờ xổ số hay gì đó, chú có gặp một cái khó khăn gì đó hông?
Bây giờ đó thì, ờ, nó nó sao ta? Cũng, ờ, cũng còn sớm, khoảng sáng sáng thôi, khoảng 8:00-9:00 sáng thôi. Nhưng mà lúc đó mình thấy nha, ờ, mỗi người có mua hỗ trợ chú rất là nhiều, mình thấy cọc đó còn chừng vài chục tờ, à, nghĩa là chắc là bán chút xíu là hết thôi, cho nên mình cũng hông có hông có để ý lắm. <sniffs>
Ừm. À, cũng đỡ nha. Ừm. Hiểu. Chà. Lúc đó thì chú có phát biểu cảm nghĩ gì với bạn hông?
Ờ, có nha. Chú nói: "Trời ơi! Mấy đứa nhỏ nó giúp tao á mà." <laughs> Mình mình nghe câu đó thấy mình thấy chân chân thật lắm. Cực kỳ chân thật luôn. Ờ, đó, nó đơn giản, mộc mạc. Ờ, rồi, ờ, thật ra là mình có mời chú vào trong quán uống nước. Tại vì mình cũng đang chuẩn bị nghỉ chân để mình uống nước á. <sniffs> Thì chú nói: "Thôi, bay bay uống đi, dừng chút thì bay bay uống đi, tao đi bán tiếp, để, ơ, bả trông." <laughs>
Ừm. Đúng rồi. Trời ơi, nghe đúng kiểu miền Tây luôn hen. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm, rồi, hiểu, ồ, nhưng mà mình mình thắc mắc nha bạn, hổng biết á là, cái khoảnh khắc nào mà khiến cho bạn nhận ra được, ừm, đó chính là cái văn hóa của bạn?
Ờ, đầu tiên nha, <sniffs> là cái tình huống mà xảy ra cái va chạm thì mình không thấy thật, nhưng mà khi mà mọi người cùng nhau giúp đỡ một người, thì mình thấy là đây chính là con người miền Tây, đó chính là văn hóa của Việt Nam mình, lá lành đùm lá rách rồi.
Ừm. Ồ, cũng đúng.
Ờ, rõ ràng, <sniffs> và thêm cái nữa nha, <sniffs> cái câu mà chú nói với mình á: "Thôi để bả ở trong", nó mộc mạc lắm, nó nó nó nó chân thật mà thật ra lúc đó là mình nhớ tới ông bà nhớ tới ông ngoại của mình, mình nhớ tới ông ngoại của mình ờ, ông ngoại mình đã cũng ờ, ông ngoại mình cũng hay nói là "bả", "bả" ở đây tức là bà ngoại của mình đó, hay dùng từ đó. Đúng, đúng rồi.
Cũng đúng ha, giản dị, chân chất. Ừm, đúng cái chất miền Tây luôn. Đó. Ồ! Ừm, ừm, hiểu, hiểu, cái cách kêu gọi. Ừm. Cách gọi này kia ha. Ôi, nhưng mà mình cũng thắc mắc nha, tức là khi mà bạn thấy, a, cái chú được giúp đỡ như vậy, cái bạn nhận ra đây chính là cái văn hóa lá lành đùm lá rách, tức là hồi xưa giờ bạn cũng gặp nhiều cái trường hợp mà người này kia được giúp đỡ, đúng hông?
Nhiều chứ, cụ thể như ba mình đi, ba mình là cũng hay giúp người lắm bạn, kiểu như vầy, ở trong xóm nha, ba mình là thợ mộc, ý là ba mình là biết xây nhà, biết lợp nhà mà mái tôn ngày xưa á.
Ừm.
Thì ở trong xóm có bất kỳ người nào mà xây nhà, hay là chính là cái ngày lợp nhà đó, thì bạn biết á, để mà lợp nhà á, nó vất vả lắm, cần rất là nhiều người hỗ trợ đẩy tôn lên mái.
Ồ. Đúng rồi, tự làm nữa.
Nói đúng là đẩy tôn lên mái nó rất là cực, và phải những người biết làm thì mới đóng đinh cho nó, gọi là, nó chuẩn được, sẽ không sẽ bị, ờ, nước nó sẽ bị giọt nó sẽ lọt xuống xuống xuống nhà thì phải đúng.
Ừm. Ừm, vấn đề nhà cửa mà, vấn đề an toàn lớn đó.
Chính xác, cho nên á chỉ những người thợ, giống như, lành nghề mới biết thôi, mà ba mình là một trong những người thợ đó. Và cứ mỗi lần trong xóm có ai lợp nhà là ba mình đều làm miễn phí nha, không lấy tiền. <laughs>
Ồ, ôi, hay quá nha! Tại vì bạn biết á, có thể cái đó là cái nghề mà ba bạn có thể kiếm được nhiều tiền từ cái nghề đó luôn, mà ba bạn làm miễn phí trong xóm vậy chắc là á hả, người dân xung quanh á người ta cũng biết ơn, người ta cũng hả, ờ, thể hiện thái độ này kia, đúng hông?
Đúng nha, nói sao ta? Kiểu á, à, ba mình á thì, ờ, cũng hay hay nói với mình nà, "Có nhiêu đâu!" <laughs> Tức là mình hỏi ba mình <laughs>
Ừm, ồ, cái câu này cái câu này đúng chất miền Tây luôn nha, "Có nhiêu đâu mà!", đúng hông? Ừm.
Ba mình á, mình hay hỏi, "Ủa sao ba? Sao sao" ở nhà thì kêu bằng cha, "Ủa cha, sao hông hông nghỉ làm cả ngày mà hông lấy tiền?" Tại vì với mình á, mình hơi tư bản chút xíu, mình <laughs> mình, kiểu, là <laughs> ờ, đó nhưng ba mình nói "Thôi, có bao nhiêu đâu, mình lấy làm gì." đó.
Ờ, đúng rồi. Ừm, ô kê! Như vậy là mình cũng hiểu được cái tâm lý mà bạn được có, cũng như là cái văn hóa bạn đã trải nghiệm từ nhỏ nè. Nhưng mà hổng biết nha, ờ, bạn có được bạn chứng kiến được nhiều cái sự việc mà lá lành đùm lá rách như vậy từ nhỏ, hổng biết á là bạn có tự nhìn nhận bản thân hay có được đặt ra một cái định hướng nào đó hông?
Ừm, có nha. Thật ra bản thân mình vẫn thực sự vẫn đang cố gắng sống tử tế nhất có thể, là chan hòa với mọi người nè, là, giống như, dang ta giúp đỡ những cái mảnh đời hơi cơ nhỡ chút xíu. Thực ra mình biết, mình không thể nào mà có đủ tài chính giúp đỡ hết tất cả mọi người, hay tất cả trường hợp được, nhưng mà những người ở trong tầm mắt của mình, mình thấy hỗ trợ được là mình hỗ trợ ngay, có thể là về mặt tinh thần, về mặt tài chính. Ừm.
Ừm. Ờ. Ồ! Rất là ý nghĩa luôn. Ừm. Tức là bạn muốn là mình sống nó phải có ý nghĩa và phải có những cái tác động mà nó tích cực đến những người xung quanh, đúng hông?
Đúng rồi, ví dụ như mình ra đường đi, mình gặp những người cụ già, những đứa trẻ mà họ bán một cái gì đó hàng rong, vé số đó thì mình cũng sẵn lòng mình mua giúp 1-2 tờ, 1-2 món, nhưng mà thật sự đôi khi mình mua mình cũng hổng dò nữa, <laughs> nhứt là vé số. Còn, à, đồ, kiểu như, lặt vặt mình cũng hổng xài tới, nhưng mà mình vẫn sẽ mua hỗ trợ họ.
Ừm. À, cái đó chính là cái hào sảng đó bạn! Cái việc mà bạn, a, ờ, thoải mái giúp đỡ những cái người già, hay trẻ em cơ nhỡ này kia đó chính là cái sự hào sảng đó. Mà theo bạn nha, thì, ờ, cái cái sự tích cực này á là bạn được nhận nhiều từ, ờ, ba bạn ở trong gia đình, hay là từ nhiều những người xung quanh?
Thường thấy là tất cả những người xung quanh của mình luôn, những con người mà gần gũi hàng xóm láng giềng với mình, mình nhớ hồi nhỏ. Thì thỉnh thoảng nhà mình sẽ có những cái món đồ ăn lạ, một, ờ, bó rau, đúng rồi một con cá, hay là vài, ờ, đu, à múi mít, rồi 1-2 trái sầu riêng gì đó, nói chung là nhiều món lắm. Và mình hỏi mẹ: "Ở đâu ra vậy?", thì nói: "Ừ, cô này cho, thím nọ cho, chú nọ cho." đó.
Ồ. Hàng xóm biếu gửi, đúng hông? Ừm. Chà, có khi nào mà cho nhiều tới mức mà bạn cũng buồn bạn cũng chán, bạn hổng hổng thèm hỏi luôn hông?
<laughs> Thật ra nhỏ thì hỏi thôi, sau này thấy biết, ừm, kiểu, hàng xóm cho rồi chứ mẹ mình ít có bao giờ mua tự mua mấy cái đó lắm.
Ừm. Ừm, cũng đúng, ờ, cái văn hóa là nó thấm nhuần mà trong cái tư tưởng của bạn. Mà ngoài cái việc mà bạn hay giúp đỡ những cái người bạn thấy ngoài đường như vậy á, thì có một cái, a, <tsk> hoạt động định kỳ nào mà, đại khái là lá lành đùm lá rách mà bạn thực hiện hông?
Ờ, định kỳ á nha, thì mình thường s mình, ờ, hông mình mình mình định nói thường xuyên cũng hông đúng lắm, mình cũng thường thường thôi. Tại vì, à, đồ cũ mình có một cái, a chỗ mình á, có một cái chỗ mà giống như là trạm đồ cũ, thì ở đây á họ những người mà đồ quần áo họ ít xài hoặc là họ tăng cân và họ không có mặc vừa đó, thì họ sẽ gửi cho nơi này và gửi cho một số nơi, kiểu, như là vùng lũ, ờ, trẻ ở miền núi. Đúng rồi, mình thấy những cái mảnh đời đó rất là cần những cái cơ sở những cái vật chất nó đơn giản thôi, nếu mình giờ mình hổng mặc, mình bỏ thì cũng vậy. Nhưng mà thật ra mình sẽ không mua đồ mình sẽ không không lấy đồ cũ của mình, thỉnh thoảng mình sẽ bỏ một ít tiền ra mình mua ít đồ mới cho trẻ em vùng cao á bạn, mình thấy khá là ý nghĩa.
Ừm. Ừ. Khi mà người ta cần, đúng hông? Ừm, hiểu. Ừm. Ờ, cái việc này nó rất là ý nghĩa luôn đó chứ. Ờ, cái việc này mà bạn làm một cách thường xuyên á, nó như là một cái sự đóng góp thường xuyên cho những cái người cần, những người ví dụ như là vùng lũ, hay vùng cao mà người ta cần đó, à, rất là hay nha. Mà hông biết á, lúc mà bạn làm những hành động này thì, à, <tsk> bạn có rủ người nhà hay là bạn bè gì làm chung hông?
<laughs> Ờ, trước khi mà nói trả lời câu này á, mình sẽ muốn nói qua chút xíu tại sao mình làm việc này ha. Thì, ờ, <sniffs> có một lần á, mình cũng lâu rồi, khoảng 5, 6 năm rồi, mình có một lần mình đi, ờ, mình đi Đắk Lắk đi Đắk Lắk, thì, ờ, mình, giống như là mình đi thiện nguyện á bạn. Thì lúc đó mình đ gạo, phát sữa, phát, ơ, mì tôm mà cho mấy cái hộ dân ở trên đó đó, thì mình họ sống cực lắm.
Ừm. Ừm. Chà, tức là bạn cũng trực tiếp đi luôn.
Đúng rồi, mình thấy họ sống vất vả lắm, những đứa nhỏ ha, tụi nó đi chân đất không à, tụi nó leo đồi, leo sườn núi mà tụi nó đi vèo, vèo, vèo, vèo, mình mình thanh thanh niên mình đi không nổi, mình đi không lại tụi nó. <laughs> Nhưng mà nó nó đi veo veo vậy đó.
Ừm. Ồ, thương quá ha! Quen rồi, mình nghĩ chắc quen rồi đó.
Xong cái, ờ, mình mới hỏi cô giáo ở đó, tại vì, ờ, có một cô giáo ở miền xuôi lên, ở như Sài Gòn hay là Bình Dương gì đó lên đó dạy, thì cô này mới bảo là tại vì tụi tụi nhỏ là đi đường đèo, đi đường núi từ trong bụng mẹ rồi.
Ừm, cũng đúng, từ nhỏ này kia quen hết rồi, tức là ồ, tức là cái điều kiện khó khăn nó đã từ lâu rồi, đúng hông?
Đúng rồi, và mình thấy á, tụi nó bạn bạn cứ hình dung những cái nước ngọt phổ biến như là Coca, Pepsi, hay là Redbull đi, đúng không? Thì tụi nó không bao giờ được uống một cái lon nước ngọt, gọi là, chính hãng mà toàn uống đồ giống như là pha ke thôi, đồ giả đó.
Ừm. Ồ, tức là mấy cái đó là đều xa xỉ đối với tụi nhỏ đó luôn á hả?
Chính thế, mình thấy như vậy thì một ít quần áo của mình nó có có là gì đâu. Cho nên từ đó từ lúc mình về, thì thỉnh thoảng mình vẫn có có một cái nhóm, cứu giống như là, ừ, ờ, ờ, thiện nguyện vậy đó, thì mình hay gửi đồ cho cho bọn nhỏ ở đó. <sniffs> Ừ.
Ừm. Ồ, ờ, bây giờ mình mới biết được cái, ơ, giống như, kiểu, là cái nguồn gốc cũng như là cái khởi đầu của cái cái tâm mà bạn muốn giúp đỡ nè. Mà sau này á thì bạn có muốn là <tsk> truyền lại cái tâm đó cho ví dụ như những thế hệ sau như là con cháu của bạn hông?
<laughs> Ờ, ô kê, thì lúc nãy bạn có hỏi mình á là bạn có rủ rê mình có sợ rủ rê hông á? Thật ra mình có, nhưng mà để mà, gọi là, có một cái sự, gọi là, thường xuyên, cái tần suất nó nhiều á thì cũng hông dễ vì ai cũng phải cơm nước gạo tiền mà, từ thời gian đến tiền bạc cũng có nên khi nào rảnh, khi nào mà có tiền thưởng gì đó thì mình vẫn rủ rê mọi người thì một số người họ vẫn làm theo. Và chắc chắn nha, mình sẽ cố gắng mình sẽ cố gắng truyền truyền bá, truyền tải giống như là, kiểu là, lan tỏa những cái tích cực tới mọi người, kể cả con cháu của mình.
Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm, có nghĩa là quý rồi. Ừm. Ồ, như vậy là rất là hay luôn á nha, tại vì, ờ, thật sự là bạn giúp hết cái bổn phận, cũng như cái tâm của bạn là một chuyện mà bạn, ờ, còn nghĩ đến cái việc là nuôi dưỡng cái tâm thiện đó cho thế hệ sau của mình là một cái điều mà hổng phải ai cũng làm được, cũng như là hổng phải ai cũng dám nghĩ tới đâu.
<chuckles> <chuckles> Đúng, cũng đúng, mình thật ra mình cũng hông nghĩ nhiều đâu, mình cứ biết là mình làm những cái đó mình thấy vui, vui lắm, kiểu là, ơ, nó nó hông nó không có lớn lao, hông có gì hết, nhưng mà tự nhiên cái mình coi những hình ảnh cũ ngày xưa, mình thấy mấy đứa nhỏ mà nó đi chân đất nó uống những chai, ơ, Coca, mà không phải Coca mà là uống những chai Co, ờ, Cola, ờ, thay là vì Coca Cola, đúng không? Nó là Cola Cola, mình đọc mình cứ buồn cười mãi. <laughs>
Ừm. Trời ơi! Cola. Ừm, ừm. Ờ, ơi, tức là những cái chai mà hổng phải hàng chính hãng mà những cái chai hàng dạt này kia, đúng hông?
Đúng rồi.
Ừm. Như vậy thì á ha, bạn, à, sau khi bạn giúp được như vậy, bạn có một cái cảm xúc gì hông, sau những lần bạn giúp á?
Thật ra mình thấy cuộc đời này nó nhẹ nhàng lắm, kiểu, nó hông cần gì lớn lao, những thứ đơn giản thôi, ờ, đơn giản có ý nghĩa là mình thấy cũng đủ rồi. <chuckles>
Ừm. Có ý nghĩa, đúng hông? Ừm. Ô kê. Ừm, như vậy thì, à, cũng cảm ơn những chia sẻ của bạn, cũng như là lắng nghe á, rất là cảm động luôn, ờ, mong rằng là trong tương lai bạn sẽ còn giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh nữa nha!
Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều vì lắng nghe câu chuyện của mình nha. Tạm biệt ha!